É, isso é um um tem um lado bom e um lado ruim, o lado ruim é justamente isso. Às vezes a gente está fazendo uma atividade, né, que precisa se concentrar, e a questão do celular tira esse foco, né, porque ele tocou ali.
Clara. É, querendo ou não, sim. Uhum.
Então isso é uma parte ruim.
Tem aquela urgência de: "Ai meu Deus, vou ver aqui, vai que é alguma coisa importante ou não", às vezes nem é, né, só mas como tá ali, as notificações aleatórias podem chegar. Mas aí tem aquelas ferramentas, né, e eu ia te perguntar se você usa alguma delas sobre o silenciar. Silenciar aplicativos, o silenciar grupos, por exemplo.
É, eu eu silêncio a maior parte dos grupos.
Hum, boa, isso é bom, uhum.
Grupo é, não, porque aí com certeza é muita gente falando. Então, é, essa aí é a regra básica, é colocar no no silenciado. E à noite
Não, é muita coisa, muita coisa. Aham.
Eh, embora ele seja como despertador para o dia seguinte, eu coloco ele mais longe da onde eu durmo. Eu, porque ele vai tocar.
Hum, boa es técnica, está. É, e aí você até que acorda melhor, né, porque você levanta e vai até ele para desligar, eu acho que é uma estratégia boa. Isso que eu ia te perguntar justamente sobre esse seu processo assim, você tem alguma regra, ou o ritual ali para controlar esse uso? Para tipo não te perturbar muito à noite, porque muitas pessoas relatam, né, da dificuldade para dormir por conta do uso excessivo de telas ali. Então você tem mais algum ritual assim, alguma regrinha que você faz, até mesmo como higiene do sono?
Mas ele não precisa estar perto. Isso. É. Uhum. É.

Olha, me conta assim, como que você usa o seu celular no seu dia a dia?
Ah, celular, meu amigo diário.
Ah, aham, sim.
Ele começa a funcionar cedo, porque eu sou uma pessoa diurna.
Sim, verdade. Uhum.
E, às vezes, até antes mesmo dele despertar
Que ele que te acorda, né.
É, mas às vezes eu até acordo antes, viu, que eu porque meu meu meu relógio biológico, ele é forte. Então, normalmente, eu acordo assim, 5h30, mas de toda forma, eu coloco o celular, esse alarme no celular, por proca precaução, né, para evitar qualquer descuido, dormir demais. Então
Ah, já tem um relógio biológico bom, isso é bom. Aham, certo. Claro, é bom sempre ter a segurança, né.
É, então meu celular, eu já começo usando cedinho, como despertador. Logo em seguida, depois do meu café, né, escova os dentes, toma café, então eu dou uma olhada nos no WhatsApp, né na
Aham. Nas notificações, ali, que chegam, né, durante sua ausência.
É, tanto do SMS, quanto do WhatsApp e bem que os meus grupos, o WhatsApp, da sua grande maioria, é tudo mudo. Então eu só deixo com algum toque, eh, família.
Hum, entendi.
Nos demais, tudo é é mu mudo, né, então assim, se chega alguma mensagem, realmente, eu não vejo. Eu só vejo
Ah, entendi, silencia o grupo, né.

E e atrapalha. À noite atrapalha meu sono. Vou, consequentemente, eu vou acordar cansada, porque eu não dormi o tempo suficiente. Então, esse ritual que eu faço é mais ou menos isso.
Aham. Sim.
Hum, por volta das 21h. É, por volta das 21h começar a diminuir as luzes da casa, última olhada no celular para saber se realmente não tem nada urgente para se né, alguém ligou de uma maneira para resolver algum problema urgente, então tiro. E o despertador longe também, ele vai ficar longe da onde eu durmo. E ele não é tão alto, viu. Não gosto que, por mais que toque ali, que ele desperte e desperte no volume máximo. Não, pelo amor de Deus, senão eu já acordo estressada. Então, tem que ser é.
É, tipo, reduzir os danos, né? Uhum. Sério? <laughs> Você já acorda, ali: "Não acredito que eu tô tendo que vim aqui te calar, porque você tá gritando". <laughs>
É, e uma musiquinha, né, suave, que ninguém merece acordar já estressado. E aí, consequentemente, eu limito o meu tempo, aí, nesse telefone uso de telefone, porque senão a gente fica o dia todo, né. Então eu gosto de fazer muitos intervalos.
Suave, suave. Ai, legal. Uhum, sei Sim. Você usa para trabalhar o telefone, assim, eh, diariamente ou não? Você usa outro meio tecnológico que não seja o celular diretamente?
Eh Não, eu uso mais o computador do que o celular.
Ai, ótimo, ótimo, ótimo. Porque aí você consegue também equilibrar o acesso das notificações no computador? Porque, às vezes, o WhatsApp, né, fica logado.
Com certeza. É. Porque se É, mas quando começa a pipocar demais, eu até tiro, tá. Porque, aí, eu tenho que focar no que eu tô fazendo.
E é ótimo, né. Uhum
Eh, mas normalmente eu uso mais o computador porque eu faço uma 2ª tela, né. Isso aí porque senão, às vezes, o computador para trabalhar também fica cansativo. Então o celular, ele é extremamente necessário no dia a dia, porque é para comunicação, para notificação.
Tá certo. Ah, entendi. Uhum, aí, tá ótimo. Claro, claro. Aham, mais prático ali, né. Vai no bolso onde quer que você vá.
E isso. Um um pagamento de um de uma conta, transferência, coisas do tipo, mas
Sim, tudo ali na palma da mão, isso é a ótimo. Realmente, é o que mais ajuda. Olha, mui
Mas tem que ter cuidado, né. Controle no seu uso.
Tem para equilíbrio. Uhum, ah, com certeza, né. Mas a maneira que você usa tá bem equilibrada. Olha, muito obrigada por compartilhar a sua história, experiência, viu.
Tá joia.